Oh berarti emang nargetin yang lain ya setelah Kakak ya itu, eee, lumayan bikin takut sih, eee, maksudnya di, eee, bahkan di apa ya, ruang publik kayak gitu artinya, eee, banyak orang lain juga yang ada di situ dia berani, sedikit maksa ya untuk minta uang Rp70.000 ini bukan soal nominal ya Kak ya, ini soal gimana cara dan, bener etika soal kesopanan gitu ya meskipun di awal gak ada kecurigaan berarti kan itu.
Iya. Iya dong. Mhm. Etika. Iya bener kan awalnya bener-bener kayak orang baik ya Kak.
Mhm mhm, wah itu aku turut sedih sih Kak soal momen itu ya, semoga gak keulang lagi ya kayak gitu ya.
<laughs> Gak apa-apa, amin amin amin ngeri soalnya sih kasian cewek gue juga takut dia trauma makan di situ.
Oke, eee, dari Kakak, ada gak sih bisa ngebaca gitu ya, eee, secara sekilas, eee, biasanya kan, eee, orang asing, eee, ada tanda-tanda tuh, eee, ini orang, eee, ada ngarah ke, sesuatu hal yang buruk gak nih kalau misalkan ngajak ngajak ngobrol ya Kakak ada, ada bisa, kasih pandangan gak soal itu gitu? Ngebaca tanda-tanda gitu tuh?
<laughs> Bisa bisa, bisa bisa dan itu pun ada ada contohnya Kak ada kejadiannya sih.
Oh ada kejadian gimana tuh?
Mhm, jadi, dulu tuh kan aku sering nongkrong di warmindo ya Kak, sering nongkrong di warmindo sama teman-temanku gitu terus ada 1 cowok waktu itu datang gitu kan, dia tuh bawa motor Kak waktu itu Ninja 250 ya maksudnya kan kelihatan kayak orang punya ya bor borjuislah intinya kayak orang punya gitu style-nya keren, mhm, sedangkan kita kan cuman matic-an ya Honda Beat <chuckles> terus habis itu dia ngobrol ini itu dia ngeluarin hapenya boba waktu itu Kak, boba iPhone boba, wah iya dong keren tuh, <tsk> ngajakin ngobrol ini itu makin kenal kenal kenal ngajakin main game, terus sampai di suatu saat itu aku ketemu lagi Kak kebetulan waktu itu aku lagi bawa mobil kan, lagi bawa mobil mampir warmindo, habis bongkar-bongkar mobil gitu loh Kak capek, haus, laper kan ya udah aku ke warmindo aja sekalian nyoba mobilnya abis dibenerin, tiba-tiba dia tuh ada di situ dan dia ngajakin ngobrol kayak, bro gini gini gini gini apa kabar ya udah amanlah, habis itu gak lama dari itu dia gini, Kak.
Oke. Bener iya, bukan motor biasa tuh. <chuckles> Oh makin nambah dong. Mhm.